Eee, di sebenarnya kalau kata putus tuh gak ada Kak, jadi memang dia ngomong sama aku, eee, kayaknya ap nggak ada kata putus, "Ayo kita putus" tuh gak ada, cuma bilang, eee, "Aku ada orang yang aku sukai," gitu waktu itu. Wah aku waktu itu
Oh padahal masih padahal situasinya masih sama Kakak gitu?
Iya Kak, waktu itu, aku langsung "Hah?" gitu, langsung berani sekali dia emang, <chuckles> berani sekali dia. Eee, jadi waktu itu, eee, "Ya udah kalau memang kamu apa, memang kita eee, kamu udah nggak suka sama aku, ya udah nggak papa," gitu, walaupun nggak nggak apa, walaupun nggak ikhlas ya waktu itu. Terus, eee, apa 1 bulan kemudian dia udah nikah nih sama orang. Oh cepat prosesnya. <chuckles> Gimana rasanya kan, <chuckles> waktu itu kan, mhm.
Wah, berani sekali ya. Oh cepet, oh luar biasa ya. Luar biasa, mmm, mhm mhm mhm.
Terus setelah itu ya udah karena kalau aku sama suamiku dulu itu cuma berteman biasa Kak sebenarnya. Lebih kayak misalnya nyapa-nyapa biasa. Nggak ada nggak ada perasaan dulu tuh aku sama suami aku. Jadi kita tuh nikahnya unik Kak, cuma kayak gini, eee, "Kamu kok gak nikah gitu?" Dia bilang nih, "Oh belum ada jodoh," heeh. "Belum ada jodoh nih, kamu mau nggak nikah sama aku?" "Ya nggak apa-apa kalau kamu serius," gitu, "tapi aku nggak mau pacaran, kamu ngomong aja sama orang tua kalau orang tuaku oke, ya ayo gitu," cuma kayak gitu Kak, ah.
Oh. Oh dia nanya. Oke kayak gitu doang, itu maksudnya di umur di umur berapa tuh berarti?
Iya. Aku udah umur 23, mau 24 kayaknya ya waktu itu, 23, 24 lah, heeh. Jadi jalan jalan 24 sebenarnya, jalan 24 lah gitu. Oke.
Oh ya ya, udah u heeh. Oh umurnya maksudnya kayak udah pas juga ya apanya buat ini. Oke akhirnya dia ke dia ke orang tua, dia ngomong akhirnya beneran tuh?
Hmm. Jadi aku tuh gini Kak, waktu itu kan kebetulan posisinya suam eee, suami, apa, ya itu yang suami aku ya ini, itu posisi dia, eee, di Gorontalo, jadi kerjanya di Gorontalo waktu itu. Dia ini apa namanya, tiba-tiba dia, eee, dulu kan zamannya BlackBerry ya Kak ya. <chuckles>
Heeh. Iya bener bener bener bener, heeh. Masih pake BlackBerry tuh.
Belum sih, BlackBerry kayak gitu dulu, eee, nemu gak zamannya Kakak waktu itu? Belum ya? Ada ada? Eee, ada ada ya. Nah Blackberry, jadi ada apa namanya, eee, tuker-tukeran PIN BB ya. Itu dia kita heeh kita kita tukeran itu di Facebook, dia nanya dulu dia, pertama ngucapin ulang tahun. Sebenarnya dia sering ngucapin ulang tahun cuma nggak tak tanggepin, terus yang terakhir itu dia ngucapin ter eee, ulang tahun aku tanggepin, terus kita komunikasilah di Facebook ya, eee, di Facebook, habis itu tukeranlah pin BB, tukeran pin BB langsung dia tuh nggak ngomong, "Aku suka kamu," nggak, cuma bilang tadi yang aku ngomongin itu, gitu. Terus dia terus aku bilang, "Ya udah kalau kamu apa namanya, mau ya monggo," mhm. Langsung ke apa namanya, ke orang tua, itu sebenarnya aku cuma candaan doang, eh terus lat 1 minggu dia datang ke ini, ke rumah Kak. <chuckles>
Iya ada, heeh, kan sebelum Android ada itu, heeh. Pin, heeh. <chuckles> Oke. Oh. Mulai serius, heeh. Oh, ik Kakak di rumah gak pada waktu itu?

Kak, ceritain dong, eee, nikah itu rasanya kayak gimana sih?
Mhm. <chuckles> Oke, yah, <laughs> nikah rasanya nano-nano ya, Kak, ya? Oke, mhm. Jadi, aku itu nikas aku tu sebenarnya nikah sama, eee, pasanganku eh, sama suamiku itu, eee, tidak ada proses yang namanya pacaran nggak ada, Kak. Oke.
<laughs> Oke oke. Oh, oke. Terus?
Oke. Jadi gini, Kak, aku itu, pacarannya sama temennya suami aku, dulu. 5 tahun. <laughs>
Oh, oke. Lumayan lama ya? Tapi nikahnya sama yang lain? Oke.
Ya, 5 tahun. Iya, nikah nikahnya malah sama suamiku, gitu kan, ibaratnya. Jadi kan ini, 2 orang berteman, tapi aku pacarannya sama temennya suami aku dulu, eee, suami aku dulu suami aku, yang s ini. Ah itu 5 tahun, tapi ternyata dia itu, eee eee eee eee apa ya berkhianat, masa pacaran ada berkhianat sih ya, Kak, ya? Intinya dia suka sama teman eee, suka sama orang lain lah, ibaratnya di situ, ya. Waktu itu dia suka sama, apa ya namanya, orang lain, yaudah aku mengikhlaskan. Kan namanya dia udah suka sama orang lain, mana masa nggak tak ikhlaskan? Iya, itu ya dipaksa. Ah, tapi memang dia waktu itu, memang ada proses yang namanya ngelamar dulu ya, eee, itu pacar aku yang 5 tahun itu, yang temennya itu, sebenarnya dia udah ngelamar, Kak, waktu itu. Lamar ya udah udah ada lamaran, Kak. Udah ngelamar, eee, secara pribadi sama orang tua tuh, udah ada. Cuma, orang tua aku belum mengizinkan, ya. Karena memang waktu itu masih, apa ya, masih mudalah kali ya, masih muda. Jadi biarin aja, nanti kalau jangan buru-burulah nikahnya, gitu. Waktu itu umur berap
Mhm. Oh, oke. Mmm. Jangan dipaksa, ya? Benar benar. Oh, dia udah ngelamar? Oh, ada ada ada ada spesifik maksudnya, kayak ada spesifik minimal usia tertentu, gitu ya? Mungkin, menurut orang tua.